No dedicar, eh, pero vuelvo a la negra Tomasa, porque tiene un ritmo medio de cumbia, medio como rock, cumbia, bailas, y entonces, eh, pues, a ponerte a bailar esa canción, realmente salía la la la canción en el antro, en la disco, y pues, agarrar a la primera amiga que que estuviera con posibilidades de bailar, y irnos a bailar, ¿no? Entonces, este, tiene también esa esa ese recuerdo de buenos bailes y de buena diversión en los antros, que era lo que nos tocaba a nosotros, o las discos, ¿no?, o los bares para para bailar, y para disfrutar con las con los amigos, pero así dedicarle a alguien, pues, no
Ajá. Ajá. Okey, ajá. Ajá. Ajá. <chuckles> Ajá. Claro claro. Específicamente, no.
creo que no bueno, este, ahorita que lo mencionas sí recuerdo una canción que tiene algo en su coro que dice: "Que nunca nadie nos podrá callar", y que eso, eh, pues, en en tu juventud, pues, es como un himno de de batalla, ¿no?, y de rebeldía, en donde a pesar de las adversidades que pudieras encontrar tanto en la vida personal, y que en esa época sería la escuela lo más complicado que podrías tener, pues, que a pesar de tener una mala nota en en alguna clase, tú deberías de seguir dando estar hacia adelante y no rendirte nunca, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que que me ha, este, acompañado durante toda mi vida.
Ujú. Okey. Acto, ajá, de rebeldía, ¿no?, de batalla, claro, ajá. Claro. Ajá. Ah, okey, ujú. Ay, qué bonito, símil acabas de hacer de de de esta canción con con con con ir, eh, luchando, ¿no?, toda tu vida, qué qué bonito, me gustó mucho. Oye, ¿y hay algún, a a además de Caifanes, hay algún otro otro grupo, otro solista, algo o que no hayas visto tal vez, pero pero que sea así como tu sueño, que tal vez va a ser inol inolvidable también?